Olha, tá começando um novo ano aí, e queria te pedir conselhos, de como posso, assim, estabelecer hábitos que me ajudem a ter energia o dia todo? Porque eu vou falar pra você. Vou fazer 50 anos, tô entrando na menopausa e eu ando tão cansada e sem, assim, energia, que eu não sei mais o que fazer.
Uhum. Ai, sinto muito por tá passando isso, né. Mas, é uma coisa que afinal todas as mulheres vão ter que passar em algum momento.
Verdade, viu. <laughs>
É, e a forma é como enfrentar, né, a situação. Eh, algumas comentam que passam e não sente nada, né. E outras
É verdade. Sorte delas, viu.
É. Em compensação, passam por todos aqueles tópicos típicos da menopausa, né. Mas, oh
Verdade, olha.
só de você tá aqui, já querendo começar o ano, né, com hábitos novos, isso é muito legal, porque te vai ajudar e muito.
Ah, eu espero, viu. Porque eu preciso.
Vamos lá! Vamos lá! Você vai na academia?
Olha, não estou indo, mas uma das minhas metas, desse novo ano, é me inscrever na academia, viu. Porque eu tô vendo que não tem para onde fugir. <laughs>
Oh, eh, já como você comentou a idade que você tem e tudo. Tem vários estudos que disse que a musculação ou exercícios de força, porque não precisa ser exatamente a musculação. Você pode fazer exercícios de forças de vários modos, mas é necessário. Dizem que até na prevenção do Alzheimer o músculo é bom!
Verdade, viu? Eu já ouvi coisas a respeito, por isso que eu falei: “Não! Eu tenho que estabelecer mesmo alguns hábitos, assim, e manter a consistência, né?” Porque também eu não quero começar o ano empolgada, porque, sabe, começo do ano a gente faz aquela lista de metas que a gente quer fazer, e aí a gente começa, assim, empolgada e depois a gente vai deixando de fazer, não sei por quê, né? Mas acho que acontece com muita gente isso.
Sim. Por Sabe por quê? Porque na hora de fazer a lista coloca expectativas muito altas, daí não conseguem, mas se você colocar, fazer um planning que você realmente pode seguir você vai ver que você vai conseguir. Olha só!
Olha, você falou tudo, viu? Bem interessante ter m metas pequenas, <laughs> alcançáveis, né? Verdadeiras, reais.
Exa Eh, você vai falar: “Ai, o ano que vem eu vou começar indo na academia, eu vou ir todos os dias da semana.”, né? Dependendo do teu trabalho, dependendo da tua rotina, às vezes todos os dias é difícil. E se você já começa indo todos os dias, o que vai acontecer? Você vai cansar muito rápido.
Uhum.
Sabe, você vai me você vai um colocar hábit é, você vai colocar um hábito na tua vida, e que você vai falar: "Ai, nossa, é é cansativo, eu tô toda dolo eu tô com dor, né, por todas as partes.".
Verdade. Faz sentido. Imagina, vai doer tudo mesmo, tantos anos parada.
Vamos fazer um plano, que você começa fazendo 3 vezes na semana?
Boa, eu acho uma ótima opção. Eu estava pensando nisso mesmo, sabe. Começar, assim, segunda, quarta e sexta. Eh, e e quin seja assim fixo, né, porque assim eu sei que é inegociável que aqueles 3 dias eu tenho que me organizar pra ir.
Uhum. Exatamente, daí você vai aumentando ou diminuindo, conforme você vê o teu ritmo. Ou até pode mudar pra terça, s quinta e sábado. Porque às vezes um sábado o sábado você não trabalha, daí você fala: "Ah, é um dia que eu posso ir na academia, e ficar um pouquinho mais, depois aproveitar alguma classe.".
É, pode ser uma ótima opção mesmo, viu. Apesar que eu acho que eu vou fazer na segunda mesmo, pra começar a semana bem, mandando a preguiça embora. <laughs>
Sabe isso É, você É, mais se você pensar que é, simplesmente, um dia, né. O t a tua vida continua todos os dias iguais. Então, realmente o dia que você começar, não tem muito a ver com isso.
Hum.
Me entende o que eu quero dizer? Qualquer dia que você começar é válido.
Sim, eu super entendo, mas é que a gente tem assim pelo menos no meu psicológico, segunda-feira é sempre o dia de recomeçar alguma coisa.
Teu e todo mundo, né? Você já falou: "Oh, o ano novo e a segundas-feiras são clássicos.", mas o que impede de você até terminar essa conversa comigo e já começar a olhar uma academia, antes do ano novo.
Sim, sim, sim. Eh, até olhei, viu? E eu vou falar pra você, não me inscrevi porque eles vão fechar aqui nessa semaninha de Natal, né, pra as festas de final de ano. Aí eu falei: "Ah, não vou me inscrever só vai pra ir 2 dias, senão já me desmotiva, já vou começar na primeira semana de janeiro, que aí reabre academia, aí eu sei que eu posso ser constante.
Ah Hum! Com certeza. Ah, então tem um motivo se eles fecham, né, você tá certa. Então vamos p lá pra aquele plano, no começo do ano Que que você acha então, de agora antes de começar já, pra você realmente ter mais ânimo, ir comprando umas roupinhas novas?
Boa, tem aproveitar final de ano que tá cheio de promoção, pra gente sair gastando no natal <laughs> e comprar algumas pecinhas, né. Ai, vou fazer um um pulo lá na Decathlon, pra comprar alguma coisinha mesmo, porque as roupas que eu tinha antes, nenhuma entra, menina. Engordei tanto nos últimos tempos, que não posso fazer vergonha de que a roupa toda ali, parecendo uma salsicha. <laughs>
Uhum, eu não preci É. Não, nã nã não te preocupa com isso, não. Olha, você vai, então não compra muito, se você tá acima do teu peso, não compra muitas roupas. Compra 2 peças da parte de baixo, e algum top legal, 2, e algumas camisetas. Começa indo, você tem que ir super à vontade, eh, se sentindo bem com a roupa que você está, e aí você vai colocando as a meta, se você também quer perder peso pensa que é 1 quilo ao mês.
Uhum. Concordo. Uhum.
Tá. Não vai é não, vai ten
Ai ai ai. Eu queria fazer 1 quilo à semana, você quer fazer olha, é mais realista fazer 1 quilo ao mês. Você tem ce tem razão, mas a minha meta é perder 1 quilo por semana, viu.
1 qui 4 quilos no mês?
Exatamente. Porque, assim, eu acredito que se eu mudar minha alimentação, ter uma uma rotina boa assim de alimentação, junto com o exercício, acho que, nos primeiros meses, eu vou conseguir perder bastante líquido, sabe.
Hum. Tá, mas vai com calma, talvez, peça uma ajuda para um nutricionista, pra realmente ajustar bem o que você precisa comer. Por que? Muita gente faz uma dieta muito restrita e acaba tendo aquele efeito rebote.
Verdade. Já ouvi muita gente falar sobre isso, sabe.
Uhum. Então, é melhor pensar sempre a largo prazo, que a curto prazo. Pensa em 6 meses, olha só, em 6 meses, eu perdi 6 quilos. Um exemplo.
Certo.
Aí se você perdeu menos, ótimo. Mas, e se se você não perder, você vai ficar frustrada, entendeu?
Você tem razão, você tem razão. Acho que é isso que acontece com a maioria das pessoas, né. Mas, sabe outro hábito que eu quero é, acaba desistindo quando não vê resultado, né. Mas, sabe outro hábito que eu preciso assim melhorar, que eu vejo que tá me prejudicando também? É ir dormir mais cedo, é não pegar o celular na hora de dormir. Eu eu vejo que também com a idade, assim, ah, eh, eu tô sofrendo muito de insônia, devido à menopausa, né. Então, acho que já ir dormir muito tarde, eu não tenho uma rotina de sono, isso também tem me prejudicado e eu preciso, assim, eu também é uma meta para esse novo ano, eh, poder, sabe, ter esse hábito de dormir mais cedo, porque eu durmo muito tarde. Às vezes, eu vou dormir 1h, aí às 6h eu tô de pé, aí aquelas 5 já acordei de no meio da noite e já não dormi bem.
Acaba desistindo. Qual? Hum. Olha. Uhum. Uhum. É, você
Você sabe como eu poderia, assim, ter uma rotina melhor, assim, de sono?
Sim, na verdade você já criou um hábito de dormir tarde e uso do celular, com certeza você vai dormir com ele eh, você está indo pra cama com ele na mão e ainda olhando aí as últimas notícias do dia, ou alguma coisa, né. Ou respondendo alguém no WhatsApp.
É, muitas vezes acontece isso mesmo.
E isso você vai ter que ir tirando, pouco a pouco, porque é difícil no começo. Iss o que você conta, a grande maioria das pessoas estão passando por isso. Porque virou realmente um hábito, todo mundo está com ele na mão todo o tempo.
Verdade! Parece que é um parte do nosso corpo, né?
O Uhum. O que você pode fazer começar a fazer, é ir colocando outros hábitos no lugar. Você gosta de ler?
Eu gosto! Tem bastante livro aqui em casa. Inclusive muitos que eu comprei, já há uns 2 anos, que ainda tá encartado. Você acredita?
Hum. Ótimo, por quê? Vamos retomar esse hábito? De noite
Boa, vou colocar essa meta aqui, olha, vou escrever no meu caderninho de metas, um novo a voltar a ler meus livros antes de dormir.
E que tal e que v que você acha de ter um horário pra pa pra desligar o telefone ou colocar no modo avião?
É, posso incluir isso.
Assim, talvez antes da janta ou depois. Colocar ele assim, esquecer que ele existe. Assim oh, até você até pode colocar um alar pode colocar, né, um alarme, pra dizer: "Oh, tenho que desligar o telefone.". Assim, vira pouco a pouco, vai virar uma rotina, que você vai fazendo, automaticamente. Falando: "Não, é a hora de desligar o telefone e eu já não olho pra ele.".
É. Hum.
O que acontecer, aconteceu. É, amanhã de ma
Olha, vai ser desafiador, mas você tem toda razão, acho que eu preciso criar esse hábito mesmo, sabe.
Porque isso vai ajudar você a dormir mais cedo. Porque a tela, ela atrapalha na criação da mela das melatonina? É.
Verdade. É melatonina, é.
Exatamente. Então, você precisa ir deixando os esses hábitos, que já estão criados, né, ir mudando para outros. Ler, com certeza, vai ajudar você a entrar no sono mais rápido.
Ai, adorei essas dicas, viu. Olha, eh, já incluí aqui na minhas metas, eu acho que vão me fazer muito bem, começar o ano assim animada, eh, incluindo aos pouquinhos essas metas novas na minha vida, e vão trazer, com certeza, benefícios, eh, para o meu corpo, pra minha mente e nossa, muito obrigado mesmo, viu. Você me clareou aqui, me trouxe realmente vários insights, que eu não tinha parado pra pensar.
Que bom. E lembra, agora, você compra pouca roupa, porque você vai perder peso. <laughs>
<laughs> Com certeza. Ai, ai, não vejo a hora, viu. Muito obrigada mesmo. Olha, adorei falar com você.
Até mais.
Tchau, tchau.